Pues, yo creo que en parte, ¿no? Sí ha cambiado cosas, sí han cambiado la cosa en que los chicos ven la música. De hecho, a veces, me da la sensación que la ven como: "Eh, la veo y la paso, la veo y la paso". O sea, como si ya no le tomara el sentido, ¿no? Como que, ah, sí es un, este, un hit, por decirlo así, eh, todo el mundo, ¿no?, lo escucha. Después, al otro día, ya lo desechan, o sea, siento que ya no le toman tanta ya no son como nosotros, que nos clavábamos en las canciones, ¿sí me explico?, de, ay, la llevabas como una bandera, ¿no? O sea, ya no. Yo siento que son más como: "Ah, se oye bonito, lo escucho un tiempo, después lo desecho", y ya, no pasa de ahí. Siento que es un poquito más esa diferencia, a la mejor, ya no hay esa conexión tan como nosotros en nuestras generaciones, que éramos más, eh, era más la parte humana, ¿no? O sea, siento que la tecnología y eso ha separado un poco la parte sensible en alguna forma. Sí, sí, sí, siento que es diferente.
Si. Mm, ya. Ujú. Si. Claro. Mm, okey. Cierto. Claro, pues, también yo creo que tanta exposición que tiene ahora la música, ¿no? Cuando nosotros éramos jóvenes, había mucho menos, era un poquito más complicado conseguir tanta oferta de música y ahorita es por todos lados que que que los, eh, ah, los azotan con esta música nueva de uno del otro, no les da tiempo de disfrutarla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 compartido esto. Qué bonito que tengas estos recuerdos musicales, eh, y qué bueno que también ya estás cambiando el mood, ¿no? Que ya no es para sufrir, sino es música para disfrutar, porque, creo que esa es la intención, y y y para lo que sirven estas eh, que uno use los sentidos para estar mejor, para sentirse bien.
Sí, claro. Sí, sí, sí. No, no la asimilan. Sí. <laughs> Así es.